Ờ, mình thấy á là những cái người đồng nghiệp của mình nha <chuckles> là mình chơi là chắc là tầm khoảng là 1-2 năm. Ừm, tại vì á là mình hay làm những cái tại vì mình cũng vừa mới ra trường thôi, cho nên là những cái công ty mà mình thực tập á, hoặc là làm mới đi, ừm thì chỉ 1-2 năm là mình đã chuyển rồi chứ mình hổng có gắn lâu dài, đó. Nhưng mà á hả, có người là bằng tuổi mình nè, có người là lớn hơn mình 1-2 tuổi thôi, nhưng mà, kiểu như, chơi rất là hợp ấy bạn, kiểu như, làm việc thì mình hông có nói nha, tại vì mỗi người một công việc, nhưng mà khi mà nói chuyện rồi chơi ở bên ngoài, kiểu như là, đi cà phê hoặc là, ờm, tụ tập chơi với nhau á, thì nói chuyện rất là hợp luôn, kiểu như là, rất là hợp cạ luôn đó. Ừ. Ờ, có một vài người thì mình có thể giữ kết nối đến tận bây giờ, nhưng mà có một vài người cái mình thấy là cái cuộc sống của họ nó nó hoàn toàn tách biệt khỏi mình á, kiểu như là, có người định cưới chồng rồi, có người thì, ờm, lại có những cái mối quan hệ nó nó cần phải, ơ, quan tâm nhiều hơn là với mình. Nói cái nếu mà mình cũng thấy là không biết làm thế nào để mà nói chuyện lại luôn ấy.
Ừm. Ừm. Mình hiểu. Ừm. À. Ừm. À, mình hiểu. <chuckles> Rồi. Ừm. Ừm, mình hiểu. Vậy là những cái người đồng nghiệp mà bạn thân thiết thì nó không chỉ là, ờ, đơn giản là những thân thiết trong công việc không đâu, mà còn trong đời sống nữa, ờ, giống như những người bạn thật sự luôn. Rồi, mình hiểu. Thế thì không biết là bạn có thể kể chi tiết cho mình xem là, ờm, những cái những cái thay đổi nào ấy mà nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái mối quan hệ giữa bạn và cái người đồng nghiệp đó nào?
À, đúng rồi. Ờ, chắc đơn giản là do tụi mình không còn làm chung nữa thôi, với lại là hiện tại thì mình cũng đang, ơ, ở nước ngoài á, cho nên là cũng khi nào mà về Việt Nam để mà gặp, ừm, hay là cà phê với những người bạn đó. Đó, mình thấy là, ờ, ít liên lạc hẳn hơn luôn và không hẳn là vì mâu thuẫn hay gì cả đâu mà là chắc là vì ai cũng có cái hướng đi riêng á bạn. Cho nên là mình thấy nó hơi lạc lõng và, kiểu như, khi mà hơi sợ rằng một chút là mọi thứ nó thay đổi á, và dần dần thì mình sẽ mất đi liên kết với người khác và thậm chí nha là liên kết với chính bản thân mình nữa cơ <chuckles>
Ừm. À! <chuckles> Khó ha! Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, đúng, đúng, đúng. <chuckles> Trời, rất là khó luôn nhỉ! Đấy. Nhưng mà người ta hay có câu là xa mặt cách lòng ấy tới lúc, kiểu, ở xa người ta quá rồi cái tự nhiên nó xa cách hẳn đi chứ cũng không phải là lý do gì khác cả. Rồi. Ừm.
Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừm, kiểu như là, mình đổi môi trường làm việc nè, đổi môi trường sống nè, là ít gặp bạn bè cũ hơn rồi ít gặp đồng nghiệp cũ hơn thì những nhiều mối quan hệ giờ chỉ còn nói chuyện qua tin nhắn mà, đúng hông bạn? Đó, thì mình thấy cái cuộc trò chuyện nó trở nên hời hợt hơn, thì lâu lâu, kiểu như là, vào trả lời, à, ừm, story khi mà các bạn ấy đăng, hoặc là khi mà mình đăng thì kìm chỉ là thả tim, hoặc là trả lời bình luận thôi á, chứ không còn tham gia vào, ừm, trong những cái cuộc hẹn nữa ấy. Ờ.
Ừm. Ừm. <chuckles> Mình hiểu. Ừm, mình hiểu. Vậy là cũng <chuckles> liên lạc qua cái phương thức là, ờ, thỉnh thoảng thấy, ờ, đồng nghiệp đăng hình hoặc đăng story thì tim cái, đúng không, bình luận cái. Rồi, thế thì ngoài cái việc mà bạn tương tác qua những cái nền tảng mạng xã hội thì có bao giờ, kiểu, ừm, bạn chủ động nhắn tin với đồng nghiệp hay là chủ động gọi điện với đồng nghiệp không?
<chuckles> Đúng rồi.